Fíjate que a a veces, suelo estresarme un montón, la neta, suelo estresarme un montón. Y y a veces, mm, me ha pasado que en ocasiones ni siquiera sé qué es lo que cause este estrés, ¿sabes? O sea, ha habido ocasiones en las que pienso yo que es estrés, pero lo lo puedo confundir con alguna otra emoción que tenga. No suelo, por ejemplo, en mi trabajo el trabajo que tengo, suelo estresarme mucho cuando, ah, hay que dar como que doble vuelta. O sea o sea, hacer cosas.
Ujú. Ujú. Ajá.
Digamos que como, o sea, vas y vienes, das la vuelta o vas llegando de un lado, y hora ve a abrirle otra vez allá, eso me enoja mucho. Por ejemplo, en uno de los trabajos que tengo todavía son muy anticuados con respecto a su tecnología. Todas las, eh, mm, todos la toda la información, todavía se tiene que pasar en limpio, en hojas, ¿no? Entonces, yo les dije :"Oigan, pues, yo les puedo armar un sistema sin problemas, rápido, de de, mm, de para poder, este, ingresar capturar todas las facturas, capturar todas las las órdenes de servicio y todos los todos los formularios los podemos capturar en tiempo real y subirlos a una a una nube en el que puedas, eh eh, en el que podamos compartir". Porque haz de cuenta que un departamento se lo pasa a otro, y cuando terminan se lo pasa al otro, y hay que estar como que llenando todo. Se llena una hoja en un lado, se llena se termina de llenar esa hoja en otro lado y la mandan al último acá para terminar de llenarlo. Les digo: "Oiga, podemos hacer esto, ¿no? Y cada quien llena lo suyo y listo. Se sube al sistema y listo, nada más lo imprimes y ya se va al archivo". Dije: "Un trabajo que te toma 3 o 2 horas hacerlo o 3 O sea, lo podemos hacer en en en todo el día y ahí lo dejan todo el día que se siga alimentando con los otros turnos y listo. Al final el de la noche que lo imprima y se acabó". Pero no, ¿no? Entonces, eso me estresa mucho también que que que no puedan pasar de tecnología, ¿no? Em, otra cosa que me estresa mucho es, por ejemplo, cuando me siento ansioso. Luego de repente, me da bastante ansiedad y como que no paro de mover los pies o o o estoy estoy enfocado en una cosa, pero no dejo de pensar en la otra, y luego, eh, me pongo a fumar, ¿no? Y, entonces, como que son diferentes tipos de de cositas que me da cuando tengo estrés. Entonces, pues, venía por acá para ver si me dabas algún consejito respecto de cómo poder manejarlo, cómo identificarlo.
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Pues fíjate que sí se escucha, eh, pues como muy estresante toda esta parte que platicas de tu chamba, de de que, pues como que tú tienes la idea bien clara y concreta de cómo simplificar las cosas, pero al parecer, pues como que quieren seguir con lo con lo antiguo, como que no quieren implementar cosas nuevas, y pues, es obvio que te que te dé tensión, ¿no? Que te sientas desesperado. Y también, pues todas las actividades, eh, que conllevan, a lo mejor, ese estrés laboral, luego también te te sales con esa tensión y empiezas como a sentir que todo a tu alrededor también no no no fluye como tú quisieras que fluyera. Y, pues, me dices que que sueles como mover mucho la la pierna o las piernas. Entonces platícame, ¿tú siempre has sido así, ansioso? ¿Cómo? ¿Cómo eras en tu niñez? ¿Cómo eras en tu adolescencia? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado en tu vida como para que como para que andes siempre así como a 1000 por hora?
Fíjate que ansioso de niño no fui, yo creo que es la ansiedad se me presentó más ya cuando estaba más grande.
Ujú.
<coughs> <coughs> Discúlpame. Ay, discúlpame que me agarro la la tos, perdóname. Este, te decía que la ansiedad me dio un poquito más ya cuando estaba yo adulto, más de adulto fue cuando ya me empezó a agarrar. Eh, de niño, yo era muy inquieto, sí sí era bastante inquieto de niño, este, muy hiperactivo, ¿sabes?, era muy muy chistosín, muy payasín, pero no ansioso. Ya la ansiedad me empezó a pegar, ya conforme fui creciendo, ya en mi etapa de adulto fue cuando empecé, eh, se empezó a, mm, a manifestar en diferentes maneras, ¿no? En en en en desde que iba yo en la secun no, en la secundaria no, yo creo que ya fue más como que entrando a la universidad, ¿no?, cuando me me empecé a poner bastante ansioso, y más que nada, ¿sabes dónde?, co como te comentaba, o sea, m más que nada la la ansiedad me da cuando cuando estoy como enamorado o cuando estoy en una etapa así como de amor, es cuando más que nada me da ansiedad.
Sí, no, pues, mm no te preocupes. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Pero, ¿cómo? O sea, ¿no se supone, que es cuando deberías de estar más alucinando, relajado? ¿A qué se debe esa ansiedad? ¿Qué qué es lo que te pasa por la cabeza? ¿O, por qué ese nerviosismo?
Exacto, como bien lo describes, debería de ser así. Pero, pues, mira, yo sufro de bastante, eh, insegu de bastantes inseguridades. Este, me ha tocado pasarla muy mal, cuando tuve parejas, ¿no?, me sufrí engaños. Eh, me tocó ver muchas cosas, que siento que que no debí de ver, ¿no? O sea, o que no que no haya debido de ver, sino que cosas que me sorprendieron, porque las vi. Y me puse a pensar yo ey, sin generalizar, ni nada, pero hablando, desde mi mero punto de vista. Me puse a decir: "No puedo creer, que una mujer sea capaz de hacer eso", ¿no? Este, y entonces, como que todo ese tipo de cosas, me trae inseguridades. Entonces, al momento de tener una novia, me vienen estos flashazos, ¿sabes? De que: "¿Y, si a mí me lo hace?".
Mm, ujú. Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú.
Y si eso que yo vi que hizo.
Ujú.
De pronto me lo hace también. Y si y si me engaña tan horrible como está engañando a ese tipo, y si algún día se embaraza y me enjareta al pequeño, o sea, empieza mi cabeza a 1000 por hora, a 1000 por hora, este, cuando no me contestan, por ejemplo, que no sé de una novia y no me contesta, y a lo mejor está ahí como que como que en línea o la vez que se conectó y no te contesta, eso me pone mucho, pero muy ansioso, ¿no? Y al borde de que, por el estrés que eso causa, o sea, en en su momento, ahorita, pues, no me ha pasado, pero en su momento me salieron unas bolas horribles en la nuca. Horribles, horribles, como unos granos muy feos, pero era de puro estrés de puro estrés. Cuando ya lo pude controlar un poquito más, pues ya se fueron, pero sí, no, terrible.
Ujú. Ujú. Ujú, ujú. Sí. Ujú. ¿Y cómo lo controlaste esa vez? Porque sí sí he sabido que que luego son como enredos así de nervios, ¿no? De en la cabeza y que y que se forman como como especies de de bolitas, pero, ¿qué hiciste? ¿Tomaste algún medicamento? ¿Te recomendaron algo? ¿Fuiste al médico? ¿Qué te qué hiciste?
Claro. <laughs> No, la <chuckles> nos dejamos 3 meses, y con es y con eso se me quitó.
Ajá. Okey.
No tuve que hacer nada, o sea, simplemente alejarme de ellas, o sea, ella es la que lo causaba. Y entonces lo que único que tuve que hacer es, alejarme y se desaparecieron las bolas. Te lo prometo.
Ujú, ujú. Pues sí, no no lo dudo, pero fíjate que está está curioso porque, o sea, me dices: "Alejarme de ella", entonces, e es como si tú tuvieras las riendas de tu vida y se las das a la otra persona y le dices: "Órale, tómalas, ¿no?", y por eso te pasan muchas cosas, porque otras personas hacen de tu vida lo que quieren. Y yo creo que aquí, pues, es importante, eh, primero que nada, pues, que que tú cuides tu tu salud, que cuides tus emociones tú, y que no se las des, eh, que nadie tenga el poder sobre ti de hacerte infeliz o de hacerte sufrir o de hacerte crearte ansiedad, sino que el poder ese no se lo des a nadie, déjatelo tú mismo, tú puedes hacer con tu vida lo que lo que tú creas más conveniente. Y en este sentido, de que estás manejando tanta tensión, tanta ansiedad y y y porque hasta cuando hablas, lo hablas así como muy rápido todo, pues, yo sí te recomendaría que, es muy fácil decirlo, que sueltes que sueltes aquello que no p casi no se pueden controlar muchas cosas. Tú suéltalas y deja que fluya todo. Y de plano, si si de momento, no quieres ya tener nada que ver con ninguna chica, pues, si te estás sintiendo muy ansioso, ¿no crees que es mejor quedarte solo por temporadas así largas en lo que encuentras paz otra vez dentro de tu corazón?
Pues, sí, eh, mira, primero que nada, creo que no lo pudiste describir mejor, o sea, sí creo que tengo ese ese déficit, ¿no? En el momento de que conozco a una persona, o más bien, en el momento de que tengo novias, porque siempre me he desenvuelto en un ambiente un poquito raro, en un ambiente un poquito peligroso, en un ambiente de celos, un ambiente de desconfianzas y demás, ¿no? Entonces, pues, <clears throat> es, hasta cierto punto, en lo cuando estás metido po o estás bien embarrado en ese lodo, pues, sí es es es es complicado, ¿no?, poder salir de ahí, eh, al menos por por por parte así como tú to así tal cual lo comentaste, ¿no? También ahorita dijiste: "Bueno, yo sé que no es fácil". No, porque mucha gente, a lo mejor, te dice: "Ay, no, ¿por qué dejas que te hagan eso? Ay, ya no te dejes", pero ellas no son quien lo viven, ¿sabes?, ellas no se encuentran dentro de de de del problema. Para algunas personas es más fácil, para otras personas es más complicado, pero siempre siempre siempre es muy fácil como que hablar de más, sin saber cómo, mm, cómo una persona lo siente, ¿no? Pero honestamente, pues, lo has descrito perfectamente bien y esa es la la parte que que más me cuesta trabajo, honestamente. Pero sí, la intención es es no dar esas riendas, ¿no? A ese tipo de de de personas, no dejar que me controlen. Y, como comentabas la última parte, o sea, eh, tal vez, intentar estar estar solo es es algo que que puede servir y sí, o sea, sí me ha servido. También, eh, como que, de repente, digo, no sé, cuando recién terminé con esa persona, fue como que: "Ay, quiero una novia", ¿no? Como que porque por extrañar estar co mm, que alguien me dé atención. Pero, eh, ya después dije yo: "¿Para qué?". O sea, y siempre he sido una persona que me ha gustado como que antes de iniciar cualquier otra cosa, me gusta como que sentirme bien, me gusta como que purificarme, me gusta como que esto y me gusta como que aquello. O sea, como que no me gusta andar así de que el clavo saca otro clavo o que andar na o andar andar enamorándome nada más por llenar vacíos. No, la verdad es que no soy así, eh eh, pero pero sí sí es complicado, o sea, creo que no pudiste describirlo de mejor manera.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Ajá. Ay, qué bueno. Pues fíjate que eso que dices de que un clavo saca otro clavo, es más falso que nada, yo creo que, todos necesitamos nuestro espacio para entendernos a nosotros mismos, para estar sobre todo en paz, para encontrar paz. Y yo creo que cuando buscas a alguien en un estado de nerviosismo y de ansiedad, ya de entrada las cosas van a provocar ansiedad y van a seguir creciendo en ansiedad, y cuando ya se te sientes tranquilo, en paz, pues no sé, como estable emocionalmente, igual va a llegar esa persona que sea igualmente estable emocionalmente, ya ves que dicen que: "Las parejas son espejos de noso somos nuestros propios espejos, ¿no? Con nuestras parejas nos reflejamos". Y, pues, bueno, mi sugerencia va por ahí, por ese lado. Y, pues, creo que tienes las riendas de tu vida y que las puedes manejar de la mejor manera, que puedes ser un ser humano tranquilo, pacífico y tener una pareja como tú la necesitas, entonces, te deseo lo mejor.
Claro. Claro. No, hombre, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, este, por escucharme y por los consejos, de verdad, muchas gracias.